Anladım, anladım. O zaman, yani, aslında şey, birazcık daha şartları o an, hani, gözlemleyip orada yine ona göre bir karar verip, eee, gerekirse normal rutinini birazcık bozup ama sonrasında tekrar eskiye dönebiliyorsan, eee, o zaman bu senin için, eee, yapılabilir, hani, sürdürülebilir ve bir başarısızlık da olmuyor aslında. Seni iyi hissettiren şeyler oluyor.
Hı hı. Hı hı. Ya, bir de şey var, yani bu noktada bir de sosyal medyanın da biraz etkisi var açıkçası. Çünkü sosyal medya sosyal medya insanları hakikaten çok başarısız, sanki, işte, çok güçsüzmüş gibi hissettirebiliyor. Bu da insanı bence
Hı hı. Nasıl, yani? Hı hı. Oradakiler, hani, böyle gerçek değil gibi mi geliyor sana? Neden böyle düşünüyorsun?
Öyle, yani, hakikaten öyle. Yani, mesela ben bakıyorum ortalama yani neredeyse 1 yıldır düzenli olarak spor salonuna gidiyorum. Ha bire, mesela, sporla ilgileniyorum. Bir bakıyorum, mesela, orada 6 ay bir biri spor yapmış. Benden çok daha iyi bir vücudu var. Hemen kendimi başarısız gibi hissediyorum ama hâlbuki o kişi belki o kişi belki evet, yani, başka şeyler kullanıyor, işte, ya da, ne bileyim, belki benden daha iyi genetiğe sahip veya, işte, bakıyorum, ben diyorum ki, işte, "Şu ev çok iyi, bu evi kiralayayım." Başkasına bakıyorum, çok büyük bir evde hikâye paylaşıyor. Sanki çok ı yani, herkes böyle yaşıyormuş gibi. Ama sen bilmiyorsun, o her gün o evde mi yaşıyor, belki bir gün o video için kiralamış oluyor. Sen kendini başarısız hissediyorsun, "Ben niye böyle değilim." diye. Bence böyle durumlarda uzaklaşmak lazım. Tabii.
Hı hı. Hı hı. Kıya nı yapıyorsun yani aslında. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, ve oradakilerin doğruluğuna güvenemiyorsun ama o an sana gerçekçi gibi geliyor. Öyle olunca da moralini bozuyor veya motivasyonunu düşürüyor. Doğru mu anladım?
Hı hı. K kesinlikle. Bence başarısızlık durumlarında biraz sosyal medyaya mesafe koymak, eee, gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Hı hı. O zaman aslında şey, yani, böyle, genel bir başarısızlık olduğunda ilk o anlık böyle acele davranmadan, eee, uyuyorsun. Aslında biraz üzerine o konunun yatıyorsun. Sonrasında, eee, bunları, eee, toparlamak için, işte, motivasyonu arttırmak için birkaç gün sonra notlar alıyorsun, neden böyle oldu sebebini bulmaya çalışıyorsun ya da sosyal medyada gördüklerinden de birazcık daha uzaklaşmaya, eee, çalışıyorsun diye anlıyorum böyle bir başarısızlıklardan sonra. Başka bir şey var mı? Eee, bunlara ek bir de şu var diyeceğin?
Hı hı. Evet. Hı hı, evet. Aaa

Başarısızlıklardan sonra ne yapıyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun ve nasıl toparlıyorsun? Biraz anlatır mısın?
Ya bir kere <exhales> ilk başta herkeste olduğu gibi bence, yani, bir duygusal bir yük oluyor. Ve o an bence mantıklı kararlar veremiyorsun. Yani, ben de böyle oluyor. Böyle anlık bir s hem stres oluyor hem işte bir sinirlilik hâli oluyor hem üzüntü oluyor. Hayal kırıklığı hepsi beraber geldiği için ben kendimde şöyle bir şey geliştirdim. Büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldığımda ve bu duyguların hepsini beraber hissettiğimde uyuyorum. Uyumak gerçekten bence mükemmel bir çözüm. Yani, diyorum ki bunları
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hımm. Nasıl uyuyabiliyorsun, peki? Hani, bunlar aslında, hani, seni yormuyor mu? O düşünceler varken ya da o hisler içinde uyumayı başarabiliyor musun? Bunun için özel bir şey yapıyor musun ya da?
<chuckles> Uyumayı başarabiliyorum. Ya, yok, yani, bilmiyorum, yani. Genel olarak uyumak hoşuma gidiyor ve direkt uyuyorum, yani. Ondan sonra, uyandıktan sonra böyle biraz bir kendimi bir sakinleştirmeye çalışıyorum. Ve şey diyorum, yani, bir karar vermem lazım ama bu kararı şu an vermeyeceğim. Yani, 1-2-3 gün içerisinde bir karar vereceğim. İşte bazen not, ııı, alıyorum, işte hislerimle alakalı, onları oraya yazıyorum falan. Böylelikle daha da sakinleşiyorum. Ve bir noktada da şey lazım
Hı hı. Hı hı. Hıı, tamam. Hı hı. Hı hı. Bu böyle bu 2 günlük süre içinde yine böyle uyumaya daha sık daha çok uyumaya devam ediyor musun? Yoksa o andan sonra uyudun, uyandın. Hımm.
Yok o anlık. Yok o bir kerelik oluyor. Çünkü, yani, hep olursa bence depresyon gibi bir sonuçla karşılaşabilirsin, yani. Sadece o an uyuyorum çünkü, hani, şey oluyor ya mesela insan çok böyle ani bir şeyle karşılaşınca hemen bunu yapmalıyım o zaman deyip hemen ona atlayabiliyor. Sonradan anlıyor ki aslında anlık o kararı verdi ve o karar doğru değil. Sonra hemen anlık bir kararla başka bir karar uyguluyorsun ve günün sonunda hiçbir şey yapmıyorsun, yani. Daha da strese giriyorsun. Bu yüzden bence birazcık duygusal olarak, yani, o duygusal kısmını bastırmak için eee biraz sakin kalmak lazım. Ben birazcık böyle düşünüyorum açıkçası.
Hımm. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bu süreçte peki yalnız mı, yal yani kendi başına mı kalmayı tercih ediyorsun yoksa, hani, o sakinliği korumak için, işte, arkadaşlarınla, ailelerinle ya da biriyle görüşüyor musun?
Yalnız kalmak daha iyi oluyor. Çünkü, <exhales> ya, bilmiyorum insanlar da bazen çok saçma tavsiyeler de bulunabiliyorlar, yani. İşte mesela çok uğraştığım bir şey olmuyor. Tepki şu olabiliyor. Olmadıysa olmadı. Ya olmadıysa olmadı. Ben de onu biliyorum. Olmadıysa olmadı zaten de, yani, ııı, şey neden olmadı? Belki mesela ben yanlış bir şeyler yaptım. Çünkü yani işin işin sonunda şunun da farkındayım, yani. Eee biz sonuçta
Hı hı. Hı hı. <giggles> Hı hı.